あの、性格的に私、完璧主義ではないんですが、きちっとしていたいっていうのがあって、なかなかあの、ん、石橋を叩いて渡ってしまうので、こうスタートするまでに時間がかかってしまうんですね。
うん。 はい。 まあ。 うん。 だああ、うん、うん。 うんうん、そうなんですね、うん。
なので、ちょっと、もし、あの聞いていただけるだけでもいいんですけども、アドバイスがあったら、あのアドバイスももらえたら助かります。
うん。 はい。はい、もちろんです。
はい。 あの、いろいろこう、はまあ年齢を重ねてきて、新しいことをスタートさせようと思うんですけれども、まあ、恥ずかしいっていう気持ちもあって、その恥ずかしい気持ちは、やってみて失敗したら恥ずかしいっていうところもありますし、あの、ね、うもん、やるからには完璧にやりたいっていうふうに思って、なかなか一歩を踏み出すことができないことが多いんです。
うん。 うん、うん。 はい。 うーん、あるすよね、うん、うん。 あ、ああ。 なりほうん。 うーん。ああ、なるほどですね。うんうん。
え、例えばはい。例えば、あの、私あんまり SNS とかやらないんですけれども、つ最近、あの、セルフネイルをし始めたんですが
はい。 うああ、そうなんですね。うんうん。
はい。あの、それを、せっかくやってるんだったら、ちょっと世の中に発信してみたいなっていう気持ちになってきまして
うん。 いや、ほんとですね。うん。
はい。インスタとか、YouTube とか、何かこう今まで、全然自分のことをもうぐつぶやいたりしたことが無かったんですけど。
はい。 うん。 うーん、うんうん。
やってみようと思ってるんですが、中々、これが「いいね」つかなかったら恥ずかしいなとか。
うん。 うーん。
友達には始めたからフォローしてね、とか、言わないといけないのかな、ってことを考え始めたら
うんうん。 うーん。
まだできないでいるんですよ。
そうなんですね。そのアカウントはもう作られてらっしゃるんですか？
うんうんうんうん。 アカウントは作りました。
あ、そうなんですね。今は非公開の状況なんですか？
はい。 あ、そうですね、まだあの自分だけしか持っていない状況で、あの
うん。 うんうん。
ビデオを一応ちょっと上げようとは思ってるんですけど、ビデオを編集して「どうしよう、でもこれあんまりなんか上手くできなかったな」って思って、後は他の人のを見ると「あれ、すごい上手に映ってる。私のやっぱり、こんな素人のやつだったら誰も見ないかな？」っていう風に、こうリサーチをすると余計に自信が無くなってしまって
うん。 お、はい。 うん。 うん。 ああ。うん。 うーん。 まあ、確かにそうですよね。他の方の見ていると、なかなか、「ああ、すごいな」、「うわ、いいな」、「え、こんな風に撮りたいな」みたいな感じで思ってしまいますよね。
はあ、ね。 うーん。 なんですよ。なので、なんかこう、他のひね、人のところを参考にしないと、もうゼロからのアイデアはないので、あ、他の人はこのくらいの長さで作ってるんだなとか、こういうアップがいいんだなとか、いろいろこう勉強をしないといけないんですけど、勉強をすればするほど、どんどん自信が削られてっていうか、あの不安が押し寄せてきてしまって。いや
うん。 うんうん。 そうですね。 うーん。 はい。 うーん。 うん。 ああ、確かに。いや、その気持ちわかりますよ。うーん。で、あの、もう、あの、作られたということですよね、動画は。
一歩ふみ出す うん。 そうなんです。まず1つは作ってみたんですね。で、お友達とかには、ちょっとほんとに、仲の良いお友達にあの、「これちょっとやってみようかなと思って」っていう風に相談をしたら、「ああ、いいじゃんいいじゃん」って言って、「あ趣味でやり始めて、上手にやってるって思ってたんだ」っていう感じで、応援はしてくれてるので
うん。おお、はい。 うん。 うんうん。 はい。 うーん。 うん。 おお、はい。 うん。
あとはもうほんとに一般公開をして、そとそっとその世間にさらされても自分がメンタル大丈夫かな？っていうのを考えながら今
うん。 うーん。 うん。
えい二の足を踏んでる状態なんですね。
うーん、その最初の投稿っていうのは、また緊張しますよね。
そうなんです。なんかね、あの何にも、あのリスクを背負うことはないと思うんです。そこに私が仕事でやってる訳でもないですし、き が発生するわけではないので、あの失敗したところで、何かがこう私にに変わるわけではないんですけど、自分自身の、あ、失敗してしまったっていう、その多分、気持ち？のこうメンタル面がやられるのをちょっと警戒して、多分1歩
うん。 あ、そう、うんうん。 うんうん。 うーん、はい。 うん。 はい。 ああ。 うんうん。
踏み出せないのかなっていう風に思っていて。例えばじゃあ、やりましたって大々的に友達とかに言った後に、あ、2、3回ぐらい投稿して、フェードアウトしたら凄い格好悪いなとか。 そう、思ってしまうんですよね。
はいはい。うん。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。うん。 うーん。いや、でもこう、出す前からこう出した後のことを想像して、こう不安になってしまうっていうことはありますよね。
うーん。
これはたぶ投稿されている、今凄いこうインフルエンサーになっていらっしゃる方も、最初は多分そういう悩みを抱えていたとは思いますけどね。
うーん、確かにそう インフルエンサーを目指してるわけではないので、その人たちと比べなければいいんですよね。確かにそうだ。なんか自分が投稿したら、あの人たちみたいにならないとっていうような、すごく大きな目標にしてしまってた、ような気がします。
うんうん。 ああ、うんうん。 うーん。 うん、ちょっとプレッシャーみたいなことを自分にかけていらっしゃったのかもしれないですね。
うん。 そうですね、そうだ、私は、に趣味をちょっと公開したいだけだったので
うん。 うん。 うんうん。
確かに目標というか、そこの部分を下げたら、その、ちょっと羞恥心みたいなのは低くなるかもしれないです。
うん。 うーん、そうかもしれないですよね。あと、そのその出そうとされていることなんですけど、それは誰かに見せたいとか、どなたに届けたいものだったりするんですか？
うん。 はい。 ああ、そうですね、もうほんとに、何か、あのお友達に見てもらえれば良いかなっていうぐらい、ですね。そうですね、目標を考えて無かったんですけど、何かやり始めたきっかけが、なんかお友達が新しいネイルにしたんだったら、写真を送って、みたいなのを、結構 LINE とかで ることがあって、で、あ、これだったら、あ、じゃあ、みんな一斉にし、あのお知らせできるようにアカウントを作って投稿すれば、皆も見てもらえるなぐらいの感覚で始めたんですよ。うーん。
うんうん。 うん。ああ、なるほど。 うん。 ああ、うんうん。 はい。 うんうん。 ああ、なるほど。 うん、確かに、その方、ね、お友達たちに、1人1人こうメッセージをね、送っていくっていう作業の方が大変なので、うん、その Instagram とかでね、こうストーリーとかで公開するとか、リールを作って、公開する方が、いろんな方に一斉に見ていただきやすいですよね。
うん。 うん、そう、そうですね、そう、最初の目的を忘れていましたね。そうだ、そうですね。なので
うんうん、はい。
うん。なんかこの、ちょっと恥ずかしいとか、失敗したらどうしようっていうところを、凄く、他の有名な人と比べてしまってたから、自信を無くしてしまってたんですけど
うん、うん。 はい。
お友達が見てくれればいいわっていうぐらいで、は こをゴール地点にしたら、気軽に始められるかもしれないです。
うーん。 はい、そうですよね。まずはこう、お友達とのコミュニケーション上のやり取りという風に考えても、いいかもしれないですね。そこからこうみんなに見ていただいて、やって欲しいな、あ、いいなとか、そこのコミュニケーションも楽しかったりすると思うので
うん。 うーん、うん。 うん。
うん、まずはこう ストーリーだったら、こう、24時間で消えちゃうので、リールで残しておくと、いつでもお友達が見れると思いますよ。
うん。 そうですね、ははい。ちょっと、あの、気軽にまずは
うん。
ちょっとだけ始めてみて、友達の反応を見るだけっていうので、もしそれで上手くいって、ちょっと他の人からも、いいねがついたりしたら、成功っていう風に、ちょっと、こう、ハードルを低くして、始めてみようかなって思いました。
うんうん。 うん。 はい。ほんとですね。うん、うん。 うーん。その、始める時は、今も、あの、非公開とか公開とか、どちらになってますか？かアカウントが。
今は、まだ非公開なんです。
あ、そうなんですね。うんうん。あ、じゃ、非公開でしたら、お友達同士の中では公開できる形ですよね。
うーん。 あ、そうですね。まだお友達にも、あの、「やってみようかな」しか話してなくて、え、あの、「アカウント作ったよ」っていうことまでは、恥ずかしくて、まだ言えてなかったんですね。
うん。 ああ、そうなんですね。うん。 そうだったんですね。うんうん。じゃあ、まずは、こう、アカウントをみんなに、こう、見せるところから始まりますね。
てな。 そうですね。あ、その1歩をちょっと踏み出して、なんか今までやったことがないので、なんかドキドキしてできなかったんですけど、まずほんとに友達とのコミュニケーションツールぐらいの気持ちで、ちょっと始めてみたら、なんかあの、お友達も
うーん。 うん。 うーん。 うんうん。
そんなにあ、失敗したなって思われないかもしれないですよね。
はい、そうですよ。今はあの、LINE のように、あの連絡手段として、Instagram を使ってる方もたくさんいらっしゃるので
うーん。
うん、LINE みたいな感覚で、この DM っていうところがあるので、そこであのメッセージの交換もできるので、お友達とこのリール見たよ、みたいな感じで、そこでのやり取りも多分活発になって、始めてみたらすごく楽しいものになるんじゃないかなって思いますね。
うん。 うーん。 うーん、確かにそうですね。ほんとにおっしゃっていただいたように、1人1人とやり取りするよりは、まそれがほんとにこう全員に向けてできるとなると、私も、うん、時間を節約したいっていうことではないんですけど、何かこうちょっと、む昔、もう少し自分のお友達とのやり取りも活性化するような気がします。
うん。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 はい、確かにそれもあると思います。そしてまたそのやり取り、コメントとかでもやり取りが残るので、それを見た、ね、他のお友達じゃない方も、あ、これ素敵ですね、どうやってやったんですか？みたいな感じで、どんどんこう楽しくなってくるんじゃないかなと思いますよ。
うん。 うん。 うん。 ああ。 ありがとうございます。ちょっと何か心配事じゃなくて、そういう楽しい方向に目を向けられることができたので、ちょっとほんとに1歩踏み出す勇気が出ました。今日はありがとうございました。
うん。 うん。 はい。 ああ、ほんとですか。今日はあのお役に立てて良かったです。これからもね、あの頑張ってくださいね。
はい、続けてみます。
はい。 ありがとうございました。